Вообще другая специальность, э, по веянию, э, судьбы. <chuckles> Моя подруга решила поступать в морской университет.
Да-да-да. Боже.
Мои родители такие: "А ты не хочешь с ней?" И я такая: "М м, а что можно?" Я говорю: "Так это же в другом городе". А они мне говорят, н ну, давай, мы отвезём твои докуме ну, там показать, нулевой курс был.
А. Да-да-да. Ничего себе. Ой, как слушайте, как интересно, с ума сойти. А вообще я понимаю, у меня, знаете, у меня было вот, смотрите, у меня вообще ровное вот вот во всех историях а, в во всех аспектах вашей истории наоборот, потому что, во-первых, моя мама сама хотела поступать на иняз, но в Советском Союзе как-то её сь а, отец не приветствовал, и у нее была мечта, чтоб я туда поступала. А, но у меня тоже вот у нас в этом с ней совпало. Я тоже прям хотела на иняз, но я поступила в очень хороший сама, я в тай тай тайком от родителем поступала в ар хороший столичный университет на, а, международную журналистику. У меня были там публикации. Я поступила, прям туда сложно поступить, там очень, ам, такой жестокий конкурс, малень м маленькое количество бесплатных мест, и они меня не отпустят, а, хотя мой город в 1,5 часах от столицы на на электричке. Они меня не пустили, они сказали: "Да ты что? Все дела, вот там одна в общежитии". А, ну, в принципе, я пошла на свой иняз, и я вот тут думаю, хотя я согласна, что сепарация- это очень важно, но тут я, на самом деле, рада, что я поступила на свой иняз, потому что мне мой университет, м м, провинциальный, хороший, но провинциальный, он мне столько стажировок дал за рубежом, то есть, э, у нас постоянно приезжали иностранцы по обмену, мы постоянно ездили по обмену, то есть и я первые все свои поездки за рубеж, вот нормальные, м, прошла через университет, ам, поэтому я на самом деле тоже очень рада, что я осталась. Но вот сепарация?
Поэтому интересно, как подвинулось всё. <chuckles> Мгм. Да, да-да. Мгм. Ага. Мгм. Ну-ка. Мгм. Н-да, м И? <inhales> Ага. Да. Остаешься на инязе. Мгм. Да-да. Мгм, мгм. Да-да. Ух ты! Класс. Да, хороший университет, слушайте, да. Мгм.
Да, да, да. Вот, ну, скажите, вот мы с вами вот в чем тут сошлись, что сепарация от родителей, она все-таки максимально на нас влияет.